Hoy, hello!
Hello po. Magandang hapon.
Hmm, hello. Magandang hapon din. Kumusta naman diyan? Lunch break na ba?
Oo, lunch break na. Eto okey lang po ako. Kayo po, kumusta?
Mhm. Mm. Maayos naman, okey naman ang lahat. Eh, ano bang balita diyan?
Eh, eto, <smacks lips> napatawag ako sayo kasi gusto ko ng magtanong. <clicks tongue> Ano ba yung papel ng komunikasyon sa pag-aayos ng sama ng loob?
Mhm. Ng? Ay malaki, siyempre. Eh, hindi man puwedeng magic na magkaayos kayo, hindi kayo nag-uusap, 'di ba? Oo nga, eh, hindi hindi pwede yun, oo. Kahit ipatawas kita, hindi din. Kailangan talaga mag-usap, wala namang, pagtatalo na hindi naayos.
Oo. Ay, yung agaran 'no? Na nagkakaayos, wala namang ganyan, oo. Tama. Sa komunikasyon 'no, oo.
Dyan ay hindi. Na naayos dahil hindi nag-usap? Parang wala ano? Kailangan talaga do'n 'yon 'yong daan eh. Ikaw ba sa tingin mo, anong papel ng komunikasyon?
Para sakin, yun kasing komunikasyon 'yan 'yong tulay, 'di ba? Para buksan ulit 'yong puso't isip ng bawat isa na magkaayos at maging mas maging mabuti pa 'yong samahan o maibalik man lang 'yong dating samahan, kung puwede 'di ba? Kasi kung walang komunikasyon, eh, anong mangyayari 'di ba? Yung hindi na lang kayo mag-iimikan, eh, mas lalong 'di ba?
Mhm. Mhm Mm. Lumalaki yung ano, yung
Wala lumalaki yung, 'di ba, yung tampuhan o away niyo, yan.
Mhm. Siguro siyempre kailangan lang isa mayro'ng isang ano, ah oo, tama. Kasi kung walang gagalaw, eh, wala. 'Di ba? Mapapanis lang laway niyong dalawa.
Oo. Magre-reach out, 'no? Oo.
Kasi walang magsasalita, eh.
Tama, tama. Pero kayo po may asawa na po ba kayo?
'Di ba? Eh, di Oo, ah, tagal na.
Ah. So sa gano'ng pagkakataon sino 'yong unang nagre-reach out?
Hmm, ah, madalas ako.
Ah, okey.
Oo, madalas ako kasi ano na lang, eh, para hindi na lumaki 'yong problema.
Kasi kadalasan kasi sa'min mga babae, naghihintay rin talaga kami kung magre-reach out, 'yong partner namin.
Mm. Kaya lang minsan minsan may pagkakataon din na, hindi kami n 'yong bilang lalaki na hindi naman lahat ng oras gano'n kami. May mga pagkakataon din kailangan din, iparating namin na, ah, ikaw naman. Ah, eh, oh, ito 'yong
Oo. Oo, lalo na 'pag 'pag kami 'yong nagkamali, 'no?
Hmm, eh, ito naman 'yong time mo na para ikaw naman 'yong bumaba, 'no? Kumbaga hindi lahat ng oras, eh, ako. Hindi man hindi man hindi naman ibig sabihin no'n na, ah, hindi na kita mahal o hindi na kita alam 'yon, hindi hindi man maapektuhan 'yong relasyon niyo, eh, kumbaga, 'yon lang 'yong 'yong partikular na issue lang 'yong pinagtatalunan, 'yon lang 'yon, hanggang do'n lang 'yon. Mm, <smacks lips> hindi naman lalawak 'yon, eh. Ah, eh, eh, pero ikaw 'pagka halimbawa nagtatalo kayo, 'no
Oo. And Opo. Oo. Opo.
Ng partner mo kung si kung ano man 'no. Ah, halimbawa lang kunyari, pa'no mo nalalaman kung kailan 'yong tamang oras na kausapin mo na siya? Ah, 'pag may sama ng loob siya o ikaw, sa tingin mo?
Para po sa akin sa ganong pagkakataon malalaman ko lang yun 'pag, parehas na po kaming kalmado.
Hmm.
'Yan, yung mga nagkaroon na kami ng espasyo, 'di ba? Minsan ilang oras, ganyan. Tapos bumubuti na yung mood niya, du'n, 'yun na yung sign, oh.
Mhm, wala ng ano. Wala ng si wala ng parang parang sigaw o wala ng pagalit. Mhm.
Oo. Ayaw ko kasi nung ganon, yung parang nag u 'di ba? Gusto niyong ayusin tapos pasigaw kayo. Mas lalong lumalala, eh, 'di ba? 'Pag tumataas yung tono, eh, ayaw din naman ayaw mo naman na ganon, 'di ba yung tumataas yung tono niya, tapos ako din, ayaw ko din yung ganon. Kaya mas magandang bigyan muna ng espasyo yung isa't-isa bago talaga mag-usap.
Mhm. Hmm. Tama. Eh, papano, kung halimbawa inalok ka ng, "Hoy! kumain ka na!" <snorts> Inalok ka ngang kumain pero pasigaw.
Okey lang, at least 'di ba nag-care siya. Kasi naalala niya ako 'pag ganon, oo. Pero hindi pa rin kami okey 'di ba, oh.
At ah <laughs> 'Pagalit nga lang 'no? Oo, 'pagalit su sumigaw. "Kumain ka na dun!" <chuckles>
Oo, at least kahit galit siya naisipan pa rin niya ako 'di ba? Tawagin para kumain, so nag-aalala rin sya sa health ko.
Ah. Hmm. Sabagay, o kaya kahit kahit i-chat ka man lang 'no? "Kain ka muna do'n, nagluto na ako ng ulam." Puwede 'no? 'Di sa inyo bang babae, halimbawa gano'n, halimbawa nagtantan tampuhan kayo, 'di kayo nag-usap 'no? Tapos nakatanggap ka ng chat, "Nagluto na ko ng ulam sa bahay."
Oo, puwede, kasi 'di ba meron naman kayong oo. Hmm. Opo.
"Kumain ka na, mauna ka na." 'Di ba? "Kumain ka na do'n. May pagkain na ro'n." 'Di ba? Oo. O kaya, 'yong, "'Ando'n na 'yong mga"
Oo. Mas maganda nga ng ga 'yong ganiyan, eh, 'di ba? At least, oo.
Mm. O kaya 'yong, "'Andoon na 'yong uniporme mo. Ang damit mo pinlantsa ko na, nando'n na nakasampay do'n." 'Di ba? Oo. Eh, alam mo 'yon 'yong mga gano'ng simpleng bagay, 'di ba?
Oo. Ah, oo. Para sa'yo, pa'no mo naman malalaman na tamang oras na 'to para magkaayos na kayo? Gano'n din? Ah.
Gano'n din. Gano'n din, yung sinabi mo, eh, ah, siyempre alam mo 'pag, wala nang pumuputok, 'no? Kumbaga tahimik na.
Oh.
Ah, wala nang alam mo 'yong kalmado na dagat kumbaga. 'Di ba? Puwede nang magsalita. Ah, alam mo hmm, 'yon bang 'yong tipong 'pag nagsalita ka, eh, makikinig na, na hindi na 'yong, parang babarahin ka.
Right time na 'yon para kausapin mo, 'di ba? Oo.
'Di ba dahil siyempre dahil masama pa ang loob niya, pero kung kalmado na 'yong sitwasyon tingin mo puwede ka na magsalita at magpaliwanag ka na.
Oo, ang hirap kasi, 'di ba? Sabihin natin gusto mong maayos agad, tapos nagsasalita ka hindi ka rin naman papakinggan.
Mm. Hmm.
Oo, kasi magpapataasan na 'yan ng boses kung sinong mas tama, 'di ba?
Mahirap magsalita sa gano'n. Mm. Mahirap 'yon. Eh, ni di ba sabi nga 'di ba, ayan, oh, ah, nabanggit din pala na, kumbaga sabi mo, ah ikaw ba sa kung sa experience mo
Oo.
Kung alin yung mas epektibo 'no? Na harapang-usapan ba, o text, o chat, para maayos yung alitan. Tingin mo, ano yung mas effective?
Para sa'kin depende po sa alitan 'no, pero mga sabihin natin maliit lang na bagay na pwedeng 'diba, pwedeng idaan sa text, oo, na magso-sorry siya ganyan, tapos maging ayos na yun, oo. Yung tampuhan lang, pero yung mga malaking bagay, 'di ba? Yung para sa'kin
Mm. Text lang, mm. Mm. Or paliwanag mo, mm. An ano ba 'yong malaking bagay para sa 'yo?
Para sa'kin yung malaking bagay po siguro, katulad ng yung partner mo, pumunta sa ibang lugar tapos hindi nagsabi sa'yo, ganyan. Tapos nag-aalala ka kung sa'n na yung tao. Hmm, mga gano'ng bagay. Oo, ganyan. Tapos nalaman mo, dun pala.
Hmm. Hindi sumasagot sa tawag, mga gano'n. Na patay-sindi. <chuckles>
Oo, pumunta pala dun sa mga barkada niya, ganyan. Para sakin mas mahalaga yung nagpapaalam, kaya 'pag para sakin malaking bagay din yun. Siyempre yung gano'n, kausapin talaga sa personal o lalo na pag nagkikita naman kayo diba o malapit naman. Oh. Hindi naman busy.
Ah. Oo. Mm. Maliban na lang kung nasa abroad, 'no?
Ay, oo, mahirap 'yan na na hindi naman puwi puwede 'yan na uuwi siya para mag-explain. Oo, hindi naman.
Oo, hindi puwede. Kaya Tapos aalis ulit. <laughs>
Oo, puwede 'yon ano, 'pag malapit lang kayo, 'yong 'di ba, mga ilang kilometro lang, ganiyan.
Ah. Video call na lang, 'no. Kausap lang.
Mhm, puwede po. Kayo po, sa inyo, ano 'yong mas epektibo, 'yong text ba, chat or 'yong sa personal talaga na pag-uusap?
Siyempre iba 'yong personal, iba 'yong ano. Pero, kumbaga habang mainit pa 'yong ulam, 'yong kanin, kumbaga, eh, mahirap isubo 'yong gano'n, eh, init, 'di ba? Mahirap sabayan. So umpisahan mo sa, ano, sa text o sa chat, para medyo humupa 'yong tensyon, 'di ba? Paliwanag mo lang, oo, paliwanag mo lang. Paliwanag mo lang. "Ito lang point ko. Hindi ako galit, ganito, ganiyan. Point mo, ganito, ganiyan." 'Di ba? Pinapaliwanag. "Gusto ko lang maintindihan mo, sinasabi ko, blah, blah, blah, blah, blah." 'Di ba, ganiyan. Oo.
Oo. Oo. Ah, okey. Sa misis nyo din yan din po ba 'yong approach niyo? Oo. Tama.
Tapos, "Huwag ka nang magalit. Sorry na. Pasensiya ka na kung ano man nasabi ko kanina." 'Di ba, oh, "Pag-uwi ko, okey na tayo." 'Di ba, gano'n lang tapos, "love you." 'Di ba? Iyon importante do'n, eh, "I I love you" do'n sa huli. At least 'andoon pa rin 'yong ano mo 'yong, kumbaga, 'yong
Oo. Hmm.
yong hindi 'yong
Nakikita niya 'yong sinseridad mo talaga, oo.
Oo, oo, kahit kahit man lang kasi, "Ayaw kita salubungin kanina kasi, kumukulo ka, eh, sasabog ka na, eh, 'di ba? 'Pag sinalubong kita, walang mangyayari sa'tin. Lalo tayong hindi magkakasundo." So, siguro makakatulong din 'yong, ah, pagte-text o pagcha-chat, 'no, para maipaliwanag mo 'yong side mo. Kasi 'yon, mab babasahin niya lang 'yon, eh, 'di ba? Mag-reply siya o hindi importante nakita mong binasa niya. Yon, yon yung importante, then 'tsaka kayo mag-uusap ng harapan. At least alam mo na, naiparating mo na 'yong side mo, na na hindi kayo nagsisigawan.
Oo. Tama. Oo. Nabasa niya, 'no? Oo. At least makakapag-isip siya na, "ah, ito pala 'yon," 'yong side niya, 'yong point niya na hindi niya nakikita kanina. At puwede din siya mag-reply, 'di ba, ng point niya. At least 'pag umuwi ka na, 'no, at na panimulan nyo na yon, oo.
Mhm. Mm, hmm. Totoo 'yon. Pwede, oo. Mas magaang na ano sitwasyon, oo. Magaan.
Mas magaan na 'yon 'ba, 'yong atmosphere ng bahay niyo, 'di ba?
Mm. Hin oh, hindi 'yong pag-uwi mo, ah, may sasalubungin ka na mga tabo, 'di ba? <laughs>
Ay, naku, oo. Ang hirap naman 'pag ganiyan.
<chuckles> May ikaw ba may mga technique ka ba na, halimbawa, ganiyan ganiyan nagtatalo kayo o hindi kayo nagkakaintindihan. Ano technique mo na halimbawa, salita o pa'no 'yong paraan mo ng pagsasalita para makatulong, para mas alam mo 'yon, mas medyo kumalma 'yong sitwasyon, dahil hindi na kayo nagkakaunawaan?
Oo. Ah, sa ganun pong pagkakataon ang ginagawa ko lang, kailangan yung tono ng pagsasalita hindi talaga yung masyadong mataas yung tama lang. Pwede mo namang i-explain yung point mo, pero kalmado ka.
Mhm. Mhm.
Oo, kasi 'pag sabihin na natin kahit gaano pa kaganda yung words mo, tapos mataas yung boses mo hindi niya yung pakikinggan, eh.
Oo. Kaya nga.
Oo, sasalubungin nya yan ng galit.
Parang Parang ang sakit lang sa tenga pakinggan 'no? Dahil 'yong tono.
Oo.
Oh.
Pwede mo sabihin, "Ito kasi yun, ito yung, ah, nakikita kong ito yung punto ko." Mas makikinig yan. Kasi 'di ba ah, lalo na 'pag 'di ba Ikaw yung kalmado ka tapos siya mataas yung 'di ba yung, tono niya, kakalma rin siya, kasi ma-match niya yung energy mo, eh.
Mhm. Mhm. Kaya nga eh, kumbaga, ah, kung pareho kayong magsigawan, wala na.
Oo. Mhm, meron kasing isa na dapat magpakumbaba, kailangan sa boses. Kasi, madalas kasi sa mga tao ayaw talaga nila yung tinataasan ng boses 'di ba?
Mhm. Okey, sige wala naman yatang taong may gusto no'n, 'di ba?
Oo. Tapos puwede mo na i-explain 'yong point mo na malumanay.
Oo, eh Mm.
Makikinig din 'yan. Sa inyo po, ano naman po 'yong mga technique mo na nag-work talaga?
Sa ganiyang i sitwasyon.
Oo, sa ganiyang mga sitwasyon.
Hindi, ako hindi, eh. Kumbaga, siguro ginagawa ko na lang una silent treatment.
Okey.
Kasi ayoko nang magsalita. <inhales> Baka mamaya, 'yon siyempre, sasa mi siyempre minsan sasama ng loob, nakakapagbitaw tayo ng salita, 'no?
Oo.
Eh, 'yong pagsisisihan natin alam natin 'yon, sa huli pagsisisihan natin na, <inhales> kumbaga mahirap mag talaga maglamang maglabas ng salita sa bibig mo 'pag masama ang loob mo, eh, 'pag galit ka, eh. Kung ano-ano 'yong lalabas, eh, 'di ba? So para hindi na lumala, eh
Tama.
ano ka na lang, umiwas ka na lang muna. Tahimik na lang muna. Huwag munang kumibo. Huwag mo nang salubungin 'yong, ah, init ng ulo, 'di ba? Tapos 'yon, gano'n nga ginagawa ko, 'yon na. Ang sabi ko, 'di ba, dadaan mo sa chat, dadaan mo sa text, 'di ba? Instead na magsalita ako, baka mamaya ma misinterpret niya pa.
Oo, kasi lalong lalala. Oo.
Kasi sumisigaw siya, lalakasan mo rin yung boses mo, para marinig ka niya, dahil sumisigaw siya. Ah, walang mangyayari.
Oo. Tama. Tapos yung iba, may makikisawsaw pa sa inyo, 'di ba?
'Di ba? So Ayun lang, oo nga 'no, sa inyo ba gano'n?
Oo, kahit nga sabihin natin, 'pag sabihin natin, may boyfriend ka sa paaralan, tapos nag-aaway kayo, yung ibang tao, 'di ba, nakikinig din, kaya hindi din nagwo-workout yung ganyan, yung 'pag nag-aaway kayo sa public.
Mm. Oo. Magagag ano pa, mag magsusulsol pa na maggagatong pa, 'no, na ay, oo, oo nga, gan'to yan, hmm.
Oo. Tapos mas lumalala talaga yung sitwasyon, 'di ba? Lumalaki lang yung away.
Hmm. Imbes na kayong dalawa lang yung may issue
Oo.
wala na, gumugulo lalo yung yung
Kasi yung mga kaibigan niya, kaibigan mo, siyempre saan yung kakampihan. Oo, ganyan, pero kung mag-asawa naman siguro, yung mga kapitbahay yung nakakarinig, 'no? Gano'n, medyo, alam mo na may nagtsitsismis din. 'Yon nga, oo, mas maganda talaga, 'no, na tama na din naman 'yon, silent treatment muna.
Hmm, kampi-kampihan, hmm. Na kay <chuckles> Oo, hmm. Totoo 'yan. Hmm, eh, hindi 'man kayo ano, eh, 'di 'man kayo ibang tao, kumbaga, palamig ka lang. 'Di ba? Totoo 'yon, papalamig ka muna, 'pag malamig na, sin 'di balik ka na sa bahay, gano'n lang 'yon. Huwag ka lang uuwi ng lasing.
Opo. Ah, naku 'pag ganun, ng ganyan oo,' yung mag-asawa pag-uuwi 'yun, ah, 'di ba, asawa nila na lasing mas nagiging galit yung asawa.
Walang mangyayari. Oo, 'di ba? Hmm. Oo, kasi may problema na nga kayo uuwi ka pa ng gano'n. Oh, pa'no kayo mag-uusap, siyempre gusto niya pag-uwi niya, pag-uwi mo, mag-uusap kayo.
Oo. Tama, pwede naman siguro magpahangin sa labas, o maglakad-lakad pero 'wag lang yun ganyan, 'di ba?
'Di ba, eh, kaso. Hmm. Uuwi ano na, lasing na.
Oo.
Naka-3 bote na ng gin na, patay na.
Naku, pagkagising mo away ulit ganyan, 'di ba?
Ah, hindi away na 'yon. Oo, ma baka baka hindi lang away, eh, mauwi pa sa pisikalan.
Oo tama.
'Di ba, eh, hindi maganda, pinaka the best hmm.
Kaya mas mag Oo, komunikasyon lang talaga at syempre 'pag, um, matuto ka ring magdisiplina sa sarili mo na, 'pag 'di ba, ganon? Magkontol pa rin na, um.
Mhm. Mm, i ikaw ba i ikaw ba pa'no diskarte mo halimbawa, ah, siyempre mahirap magsimula ng usapan 'no, dahil may galit 'no, paano mo kaya, ah, ina-approach 'yong gano'ng sitwasyon para mas madali 'komunikasyon niyo?
Oo. Siyempre, ah, sasabihin mo muna sa kanya, gusto mong makipag-usap, pero syempre sabi ko sa'yo 'no, parang malumanay lang yung approach mo, 'di ba? Bawal 'yung mataas 'yung boses sa'yo po?
Mm. Totoo, 'yan gano'n din, parehas lang tayo ng at, ah, dahil diyan 'no, at, ah, ang dami kong natutunan. Ah, technique 'yan tips, sa galing sa'yo, maraming salamat sa'yo.
Oo. Ay, maraming salamat 'din sa mga naibahagi mo sa'kin ngayong hapon, di ba? Um. Hanggang sa muli paalam.
Hmm, ge, hanggan sa hanggang sa muli, ah, kausap tayo. Ingat-ingat lagi, Godbless, paalam.